<clicks tongue> Eh, ci sta Sì, ma guarda.
Poi infatti sto sto più a, mh cioè il mio obiettivo al momento è avere un lavoro che mi permetta di farlo in smart, ma al cento per cento. Cioè io voglio quella libertà fisica, non mi importa di andare in ufficio, socializzare eccetera, socializzo fuori. Cioè piuttosto ho la libertà di fare quello che voglio.
Bene, certo. Certo, cer giustissimo. Ti capisco da morire, perché appunto diciamo che la mia priorità nel mio lavoro appunto è questa, cioè la mia gestione dove voglio io, no, ehm, però appunto assolutamente secondo me si può assolutamente fare. Io per dirti
Mh-mh. Esatto.
vengo da un percorso lavorativo dipendente, unicamente dipendente. Ho sempre e solo fatto il dipendente fino <tsk> fino a che, diciamo non non ho iniziato a lavorare con gli investimenti sempre sotto padrone, no, quindi io non guadagnavo quello che guadagnavo, guadagnavo quello che mi veniva dato, no, e già e questa cosa mi rima mi rimase proprio in gola. Non non sono riuscito a non sono riuscito a digerirla, tanto che ho mi sono licenziato ehm, mi sono portato via i clienti, perché questa persona aveva dei clienti, poi ho avu ho avuto la sì, sì veramente cattiva, posso dire. Verame
Sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Okay, sì. <chuckles> Non ti andava giù, okay. Sì. Sì. Ah, okay. Hai fatto una buona mossa. <chuckles> Vabbè, a gua guarda che sono tutti egoisti, cioè piuttosto una lo fa per proprio con tornaconto e chi se ne frega, cioè.
Sì, sì. Beh ma poi sai il capo non era poi così meritevole. No, anche nei confro no no no non era così meritevole. I clienti non non gli stava simpatico, perché se era chiara la dinamica che c'era là dentro, no? Che ti lavoravano e lui prendeva i meriti. <chuckles> Non insomma non andava bene per dirti appunto io mi ricordo che in quel periodo lì mi sono licenziato, e mi sono detto io tra 5 anni, 10 anni massimo, sto fuori con i miei clienti, con le mie cose. E appunto, programmandole le cose, si possono fare secondo me. Quindi appunto se pensi di voler cercare un di trovarti un lavoro smart al cento per cento, di poter viaggiare, tutte cose fattibili amica mia, assolutamente. Cioè non non stiamo non stiamo parlando sai di diventare presidenti degli Stati Uniti, stiamo parlando di cose alla portata di mano proprio, secondo me.
Così ma ah, okay pensavo al contrario. Mh-mh. Okay. Sì. Okay. Sì. Eh. N ma io, mh, cioè Sì, ma è una cosa a cui, cioè tengo, ehm, cioè non non scendo a compromessi su questa cosa, nel senso che per me è importante. Cioè anche ad esempio adesso all'università, io non vado a lezione, vado all'università solo per dare gli esami e mi gestisco da sola. Questo mi permette di, cioè se voglio andare cioè ad esempio, quest'anno sono andata 2 mesi in Marocco, ch'avevo il tempo, sono andata, ho studiato lì, sono tornata, ho fatto gli esami. A me questa libertà serve.
Grande. Mh-mh. Ah, vedi? Mh-mh. Ah, super. Certo, questa ti dà anche tanta, uhm, padronanza di te stessa, nel momento in cui fai lavoro sarai abituata vestirti brava grande. <sucks teeth> Devo dire è stato un gran piacere. Piacere mio, spero di risentirti presto, chiamami. Certo, sicuramente. Ciao, ti auguro una buona giornata.
Eh, sì, sì, sì. Esatto. Ed è stato un piacere. Anche per me. Ci risentiamo. Ciao.